Alors, je pense que c'est un «héritage un peu familial», mais alors entre guillemets parce que, heu, ma maman, elle a eu la chance bon, <lip trill> bah, je dis: «la chance!», mais, ouais, quelque part, j'aurais bien aimé, moi aussi. Hem, <chuckles> d'avoir alors, ses ses parents, en fait, étaient hem, mon mon grand-père tenait un un cinéma et un un magasin de de photos et les 2 se trouvaient au même endroit. Et ma grand-mère, heu bah, elle travaillait avec lui, en fait. Heu heu, donc soit au au guichet, heu, du cinéma, soit au comptoir de du magasin de photos, enfin voilà, selon selon les heures. Et en fait, heu bah, ils étaient relativement aisés et ils avaient une, heu, bah, une une bonne. Hein, c'était comme ça qu'ils l'appelaient à l'époque, heu, Maria. <laughs> Et heu
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. OK. Le mariage de des cannellonis.
Ouais, voilà, c'est ça. Maria, elle, heu, elle faisait la cuisine, elle faisait des choses, heu, presque d'après ce que m'a toujours dit ma maman, des choses très, très bonnes. Donc c'était pas ma grand-mère
Ah! Voilà d'où ça vient! Mais Maria, du coup, elle était italienne?
Non, je ne crois pas. En même temps, si tu me poses la question maintenant, c'est vrai que Maria, ça sonne, heu, italien. Donc peut-être peut-être. C'est vrai qu'effectivement, je m'étais jamais posé la question, mais peut-être qu'elle était d'origine italienne. C'est possible. Et donc, parmi les les bonnes choses qu'elle leur faisait qu'elle faisait à ma maman heu, parce que ses ses grands frères et grandes sœurs étaient quand même beaucoup plus âgées qu'elle, donc c'était surtout à elle. Il y avait les cannellonis. Et donc heu, je sais que ma maman souvent cuisinait avec Maria. Heu, elle aimait bien profiter, effectivement, de ses conseils.
D'accord. Un peu. Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. Ah OK. Donc elle t'a raconté que ça venait d'elle.
Oui. Ouais, ouais, tout à fait tout à fait.
D'accord. Alors maintenant on va se mettre à table et on va on va déguster ces beaux, heu, cannelloni. Est-ce que tu peux me donner une description gustative un peu poussée?
<chuckles> <chuckles> Ouais. Alors déjà, donc heu, ça sortait, heu, quand ça sortait juste du four, c'est très chaud. Heu, mais heu, mais c'est vrai qu'on aimait bien, heu, ce ce côté, heu, voilà, on était servi, on avait ça dans l'assiette et en fait, il fallait patienter un tout petit peu parce que sinon, on allait se brûler!
Ah ah. Ah ah! Et en même temps, ça a ça a un intérêt ça, non? De patienter ou de faire patienter.
Oui, bah oui, tout à fait. C'est que, ça nous faisait vraiment bien patienter. On attendait que tout le monde soit servi, on pouvait discuter un petit peu, heu, en attendant avant de commencer. Et puis après, bon, les pâtes, c'est quand même quelque chose qui qui refroidit assez vite. Donc voilà, au bout de 2- 3 mn, heu, on pouvait on pouvait commencer à manger. Et bah, écoute, ça fondait dans la bouche. Alors, à la fois, il y avait un petit peu le le croustillant, heu, parce que donc elle mettait elle faisait fondre du gruyère au-dessus. Heu voilà. Bah oui, on pouvait pas s'en passer, hein on est très fromage aussi dans la famille. Donc heu, voilà, il y avait beau elle en mettait pas mal, je crois. Ouais ouais. Il y avait il y avait une bonne dose, que ce soit à la fois croustillant au-dessous au-dessus et en même temps qu'il y ait quand même une partie du fromage qui était un peu coulant. Voilà, c'est ça qui est
Mmh. Et alors, et alors? Mmh mh. Ah bah oui, le gruyère. Bien sûr. Mmh mh. Mmh. Elle en mettait beaucoup? OK. Mmh. Ah bah oui. Alors comment ça comment ça se passe dans la bouche?

Ouais parce que, heu, donc heu, comme je te disais, je pense je pense que c'était à une période, heu, assez heureuse de ma vie en fait et heu, bah je je nous vois vraiment avec, heu, mon frère et mes parents, heu, déguster ces cannelloni, heu, dans la petite, heu enfin, oui dans la dans la cuisine, heu, donc heu, de la m de l'appartement qu'on habitait. Enfin c'était un très grand appartement dans une, heu, dans un petit, heu, un petit immeuble un peu un peu cossu. Heu, on n ah oui!
Mmh mh. Tu te rappelles un petit peu, heu, de la couleur des murs, les couleurs de la cuisine, heu, la table, les petits détails, qui vont bien autour de ton plat de cannelloni?
Ouais, oui, heu O ouais bah, écoute on avait des murs orange, heu, vraiment orange, heu, assez vif, hein. Heu, je pense que c'était, heu, ouais, c'était nous qui les avions peints de cette couleur-là, enfin mes mes parents en tout cas. Heu, et puis avec un le sol c'était les carrelages un petit peu d'é d'époque, heu, un peu en damier, hein, pas forcément très jolis. Heu, mais bon, que quoique je crois qu'on refait ça un petit peu maintenant, mais bon, à l'époque, c'était pas fantastique, mais ça fait rien, on l'avait gardé et en tout cas, oui, ces murs orange, heu heu, limite laqués et voilà et finalement, donc un peu de la même couleur que les cannellonis quand ils sortaient du four. Ouais. <laughs>
Ah ah! OK. <chuckles> D'accord. OK. On y revient toujours aux cannelloni. Alors, c'était plutôt un un jour de semaine? C'était un midi? C'était un soir? C'était un week-end? OK.
Oh, c'était plutôt le week-end. C'était plutôt le le week-end, en général, parce que ma maman, heu, travaillait, et puis, heu, puis on mangeait ça le midi. C'était pas ouais, c'était pas le soir, donc c'était plutôt, heu, les samedis ou les dimanches. Heu, je pense, à plus forte raison, heu, dans les périodes où il faisait un peu froid. Heu, mais bon, ça n'empêche qu'on pouvait en avoir en été aussi, mais
Donc c'était ta maman qui les préparait?
Oui. Ouais, ouais, c'était à ma maman qui les préparait. Heu, et donc
Tu te souviens comment? Est-ce qu'elle avait un livre de recettes près d'elle, ou est-ce qu'elle, heu, elle faisait ça de façon plutôt, heu, intuitive? Heu, est-ce que tu l'aidais?